Allora per staccar la spina, assolutamente, la cosa più che diciamo più interessante e divertente che riesco a fare è, quando finisco il mio turno, andare dalla mia fidanzata, uhm, bison trovare diciamo un film un film da vedere, una serie tv o qualcosa del genere e semplicemente rilassarci davanti, mhmm, appunto la tv, uhm, mangiando qualcosa di d'asporto oppure qualcosa di fa di solito i soliti ci cibi schifezza, fast food diciamo. <chuckles> Quindi questo è il modo più più per ricaricar la spina. Sì, assolutamente sì.
Mh-mh. Mh, okay, quindi insomma è il il tuo antistress, <chuckles> il tuo antistress. Ehm, quindi ma hai anche degli hobby, non so giochi ai videogiochi, non so qualcosa che ti piace fa
Personalmente da solo assolutamente sì, poi giocare ai videogiochi tantissimo, ehm, altrimenti non f non sarei finito a fare queste cose tecnologiche <chuckles> spesso. Però al diciamo giocare ai videogiochi, ascoltar la musica un sacco del del il tragitto sempre, uhm, casa lavoro, lavoro casa, cerco sempre di ascoltare la musica, in modo tale da appunto s togliere un po' di stress, t t capire che è il momento di "staccare", tra virgolette.
Mh, mh, mh.
Ehm, e diciamo anche ascoltar la musica mi aiuta un sacco a dire: "Okay, ho finito la ho finito la giornata anche oggi." Ehm
Certo sai che psicologicamente è finita
Sì, sì, sì esattamente, sia per iniziare devo d: "Okay adesso inizio sia a adesso ho finito." Per questo la musica mi aiuta un sacco.
E quale, insomma, videogiochi ti piace giocare?
Ah, sicuramente i sparatutto, possono essere Battlefield c i classici c Battle sì Call of Duty oppure ultimamente mi sto Sì, sì online, online, ultimamente mi sto giocando un po' più a Destiny per esempio e che non c'entrano assolutamente niente, coi sparatutto però
Oka Ma online, oppure Online, oka Mh. Beh per cambiare. <giggles>
Sì sicuramente. <chuckles>
Sì, sì ci sta, ci sta cambiare un pochettino. Ehm, e invece come musica, sei sul metal, oppure
Musica allora quando vado al lavoro, perché mhmm, diciamo non so perché ma mi sveglia un sacco, ascolto sempre metal, rock, punk
Okay.
e cerco sempre cose molto vivaci, diciamo, esatto. E mi svegliano un sacco, mi dà la carica, sono pronto ad affrontare la giornata al meglio, diciamo. Invece quando finisco, uhm, cerco sempre un po' di lo-fi, un po' di un po' di K-pop per qualche motivo però il K-pop mi dà mi rilassa. E sì, perché in teoria no non è assolutamente rilassante, però boh, uhm sì, mi aiuta un sacco.
Dinamiche, sì, sì. <chuckles> Per qualche moti <chuckles> <chuckles> Funziona per te qui <giggles>
Sì finché funziona continuo a tirarlo in ballo, però lo lo-fai e anche IDM.
Okay.
Specialmente.
Okay, insomma hai la tu routine anche da questo punto di vista.
Mh, sì.
Va bene guarda non mi rimane che ringraziarti tanto per questa conversazione, è stato molto interessante conoscere appunto il modo in cui approcci alle notifiche, che abbiamo ogni giorno, indi grazie mille e alla prossima spero.
<chuckles> Grazie a te per le domande super mirate e le domande super interessanti e non vedo l'ora di continuare alla prossima. Buona giornata.
Ciao.